Расскажи, пожалуйста, какие советы у тебя по уменьшению пищевых отко отходов дома?
Да, ты знаешь, э, раньше как-то вот действительно ну, э, бэ были ситуации разные. И действительно я как-то раньше, например, жила одна, когда, да. То есть ты всегда, м, понимаешь, ну, сколько ты съешь примерно, да, и собственно за такими покупками идешь в магазин, да. И стараешься ну, как-то не набирать лишнего, да, потому что понимаешь, что там
То есть ты умеешь, ты умеешь вот распре распределять, да, вот что надо купить, что не надо купить, потому что люди бывают, что даже одни живут, и им сложно ну понять, что они хотят есть на следующий день, что они не хотят, да, вот, а, у тя, ну как тебе легко? Как ты составляешь планы, что ты будешь покупать?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да, действительно, планы стоит, э, составлять, да, составлять список желательно, с которым ты ходишь в магазины, да. И, э, как-то раньше я в основном не делала, не занималась этим, как-то всё в голове держала, до думаю, ну, иль там в магазин приду, там какие-то идеи у меня появятся и, ну, в общем-то на этом, в общем, док Но, правда, не всегда это срабатывало, потому что, вот когда у тебя всё-таки есть идея, что ты будешь готовить и что тебе надо купить, вот, а, и список ещё заготовленный, вот с этим легче, да, то есть всё-таки приходить в магазины, а, выбирать что-то
То есть ты стараешься вот этот список составлять или не всегда получается, не всегда есть время? <chuckles>
Нет, сейчас я составляю его постоянно этот список, да. Потому что, ну, времени тоже, э, человеку же надо есть, да, то есть постоянно <chuckles> брать откуда-то энергию. В общем, вот если бы не надо было, то есть ты бы не тратил на это время. А вот со списком, да, и с идеей, что ты будешь готовить и покупать, э, пок получается, ну, то есть быстрее, да. То есть ты не тратишь много времени на это, да, уже, ну, то есть наученный опытом.
А есть какие-то ещё плюсы от списков?
Мгм, ну, м, б да, конечно, то есть не забыть, например, продукты, которые ты, например, м, э, знаешь, что тебе нужно обязательно купить, чтобы потом не возвращаться в магазин или там другой день не идти, да. А, обязательно включить в список вот этот, да, то есть посмотреть перед тем, как идти в магазин, да, или выйти там на рынок куда-то нужно посмотреть, что у тебя не хватает дома, да. Там может быть какие-то, это может там кофейные фильтры или там кофе может не хватать, заканчивается или какая-то крупа или рис там или вот что-то, да. И когда ты уже знаешь, что вот это заканчивается тоже включаешь в список и в общем-то с этим списком уже идешь спокойно в магазин и берёшь по списку покупаешь, да. И это действительно удобно. Вот.
Какие-нибудь плюсы, вот мгм. Вот удобно, тебе нравится, мгм. Вот как у тебя с вот уменьшением пищевых отко отходов дома, вот как ты с этим справляешься?
Конечно. Мгм. Мгм. Да, но чтобы было меньше пищевых отходов всё-таки нужно и, э, смотреть по своим силам, да, покупать то, что тебе нужно. Вот, например, а, э, там, где я живу сейчас, да, то есть в Латинской Америке получается мы часто ходим на рынок, да. И, а, обилие овощей, фруктов, да, и периодически глаза разбегаются, хочется, например, и то, и то купить. Но, э, я себя стала ограничивать и понимаю, что если всё купить, оно же скоропорт, всё-таки будет портиться быстро, да, и, э, нужно будет либо готовить впрок, либо использовать, либо замораживать, поэтому уже стараюсь брать меньше, да. И смотреть, например, примерно, ага, ну, вот брокколи я возьму, но её надо в первую очередь использовать, потому что потом она, бедная, быстрее умирает и очень жалко на это смотреть, да. А.
Конечно. Да. <laughs> Да, да, обидно. А как вот допустим если она умирает, вот и ты видишь что уже не хорошо ей. Что ты такое быстро можешь посоветовать с ней сделать, допустим, чтобы не выбросить, но как бы ещё можно употреблять?
Мгм. Мгм. М. Мгм. Но, э, в целом нужно смотреть на вот, э, соцветия, да вот, сверху. Вот если они ещё зелененькие такие вот эти кружочки, да которые, м, ну, сами цветочки на брокколи, если ещё зеленые, то ещё можно использовать её в принципе. А вот если жёлтые уже не прокатит, и вот лучше их, конечно, ну, то есть можно обрезать и использовать, например, ту же самую вот ножку, да, вот от брокколи, её можно ещё обрезать и использовать, кстати, для, м, супчика, да, то есть вот там то, что оставить. Вот, например ты когда
А если жёлтые? <chuckles> М. Вкусно звучит.
ты когда используешь, например, белокочанную капусту, да. Вот всегда, когда у меня там мама или там кто-то из родных готовили капусту, да, то есть она же вот как разрезается и вот там внутри есть кочанчик такой, да, такой беленький, который обрезался, и часто дети ели, дети часто ели, да, интересно было мне всегда давали. Так вот, э, в брокколи это то же самое, единственное, вот надо обрезать вокруг вот этой ножки и внутри вот этой ножки обычно вот это мягкое, то, что отваривается хорошо, то, что не, не жёсткое и вот и веточки ещё тоже можно, кстати, использовать. Вот, ну, а жёлтые части, конечно, уже нет, ну, то есть не подойдет. Вот, поэтому, да.
Ай, вот да я, я я поняла, мгм. Конечно, мгм. И вот, э, ты быстро пришла вот, э, к такому совершенству, да, вот по уменьшению пищевых отходов, да, или вот до сих пор у тебя какие-то проблемы возникают или вот по сравнению с раньше, вот как ты, как ты поднялась до такого уровня, когда вот ты пытаешься всё-таки не выбрасывать еду?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну, конечно, да, это всё приходит с опытом, да, и со временем. И когда ты смотришь, да, вот, например, вспоминаешь даже какие-то моменты. Я вот недавно вспомнила, что я помню бабушка, когда покупала помидоры, а они были там, например, жёлтые или пока ещё зеленые, да, она их складывала в коробку такую, ну, то есть картонную и под шкаф задвигала, и они там дозревали, <chuckles> да. Вот и то есть теперь я понимаю, что помидоры, которые ты покупаешь на рынке в том числе, их не нужно запихивать в холодильник, да, потому что они там, ну быстрее испортятся, вот. Поэтому лучше их хранить, а, ну, там может быть в какой-то корзинке или там, э, в пластике в каком-то контейнере ну сверху, то есть на столе, например, да или там на полках, да. И то есть всегда нужно понимать, что есть овощи, которые нь не обязательно хранить в холодильнике, да. То есть там вот картошка, морковка, да, то есть и какие-то, ну, капуста, да, то есть нужно смотреть. Вот брокколи, вот, кстати, а, возможно нужно, а, посмотреть, может быть, вот этот вот, кстати, м, хвостик её, да, то есть вот этот вот ножка, скорее всего, может быть, как-то, ну, м, достаточно хранить, как бы оборачивать какой-то может быть влажной салфеткой. Ну потому что как-то вот в холодильнике она не слишком сильно живёт быстро, ну, то есть долго, и, а сверху ну тоже как-то вот. Поэтому надо ещё поискать варианты на самом деле. Вот, э, ну да.
Мгм. <chuckles> Правильно. <chuckles> Конечно, да. Конечно. Есть какие-то продукты, которые ты любишь, допустим, замораживать? Может они, а как бы и меньше выбрасываются, потому что, ну, допустим, мясо купила, да вот, ну очень много мяса и, допустим, замариновала и заморозила, да, чтобы как бы ну подольше было. А то бывает, что ты купила, да, там не съела, а потом ну жалко выбрасывать.
Мгм. Да. Ага. Нет, ну конечно, да, то есть, э, м, э, если, например, ну тоже вот когда мы там в мясную лавку идем, да, то есть, а, и что-то возьмем там, например, фарш или там мясо, да, то есть нарезка какая-то, да, то есть, э, то, что приготовить. Конечно, в фарш пойдет в первую очередь, потому что, ну, замораживать как-то фарш, ну, зачем, то есть потом он разморозишь, это вот не очень.
Ну, фарш да, мгм, потом всё всё распадется там, как каша какая-то непонятно.
Да. А вот если мясо кусок, там, да, или там курица та же самая, можно же заморозить и, например, потом, ам, разморозить и сварить там суп или там, может быть, порезать и пожарить, да, то есть это всегда есть варианты. Конечно, да, и вот, кстати, с теми же овощами, да, то есть можно тоже, да, если у тебя что-то остается, например, ты понимаешь, что не помещается у тебя в суп или, э, в твое блюдо, которое ты уже там много чё-то овощей как-то надумал, а потом вот остался там лук, или морковка, или там перец нарезанный- это же тоже можно заморозить, да, в пакетик? Ну и главное- подсушить хорошо, чтобы воды не было. Вот. Мгм.
Конечно. А вот как ты думаешь, э, вкус портится, да? Вот тебе нравится больше свежие продукты или вот, э, замороженные, в принципе, тоже ничего? И вот потому что они всё-таки долго стоят, да, вот, э, в заморозке. Как ты думаешь, как это то для тебя на ть на на тебя действует?
Мгм. Мгм. М-да. Мгм. Ну, в принципе, э, м, если, м, ну, заморозить там ненадолгое время, не на год, например, да, если там на год лежит у тебя там. <chuckles> Ага, да. Да, да.
Не надо, не надо на год, нам, наверно, уже и да, заморозка плохая будет.
Ну, конечно, да, то есть нужно смотреть по обстоятельствам. Конечно, когда ты любой овощ или мясо замораживаешь, да, там какие-то, может быть, там витамины что-то убивает, да, и Ну, ты не видишь, конечно, это, но всё равно. А, м, в принципе, м, на овощи это не так влияет, да, на мясо, м, ну, тоже не особо. И, м, кстати, даже вот как-то говорили вот, э, кто-то там замораживает хлеб, да, булку, и говорят, что вроде как убиваются вот калории. Да, то есть вот те вот, э, моменты, да, там какие-то вещества, а, калорийные, они, то есть вот если заморозить хлеб или булку, а, то вот и калорий становится меньше. Вот это, кстати, положительный момент, но я еще не пробовала. <laughs> Да-да. <chuckles>
Ничего себе! А я вот щас начну так тоже делать! <chuckles> Я об этом не знала, кстати. Ну, как бы я замораживала тоже хлеб, но я об этом не знала так вот, ну, ф Спасибо! <laughs> Спасибо за открытие, но это круто на самом деле. Вот ты после такой новости чаще начала замораживать хлеб или или ты всегда так делала?
Да. Ага. Мгм. <laughs> Да. Да. Ну, это да. <chuckles> А, да нет, я вообще никогда не замораживала на самом деле, просто, когда узнала, а, я как-то, ну, думаю: "Ну, здорово на самом деле". Просто, э, единственное, что хлеб я н немного, да, ем, и, ну, если он есть, то в основном, а, старается, ну, как съедаться свежий, да. И либо я там, может, там на сухари еще пересушу, ну, вот как-то так вот. Не замораживала, да, чё-то как-то не заморачивалась, но на самом деле вот действительно вот мне эта мысль покоя не дает, в общем, надо будет попробовать на досуге вот, э, с хлебом разобраться, да. Вот. Мгм.
Мгм, интересно. А как ты думаешь, вот, а, какие чаще всего люди ошибки совершают, э, и часто выбрасывают? Ну да, вот как будто, ну, не понимают, как, э, ну, как бы покупать или как-то с этой едой взаимодействовать, чтобы, ну, вы не выкидывать всё-таки. Да, обидно: там же и купил, и деньги потратил, и всё-таки там есть люди, которые, в принципе, э, не в доступе, да, еды, а мы так, как как будто бы, направо-налево. Вот как ты думаешь, какие вот самые важные ошибки вот людей, которые постоянно выкидывают еду?
Мгм. Ну да. Ну да. Мгм. Да. Мгм. Я думаю, что, э, ну, культура должна быть, да, то есть понятие вообще, как хранить. Ну, то есть, если бы, например, каждый человек задумывался, как там хранить там той или иной овощ или, а, там фрукты какие-то, да, то есть как хранить их, с чем хранить, э. Потому что это же тоже влияет. И, м, если бы вот эта культура была больше, меньше бы выбрасывалось, да, пищевых там отходов, потому что, ну, всё-таки. И потом, м, есть еще такой момент, да, вот, э, как тоже говорят: "Не ходить в магазин голодным". Да, потому что ты вот там идешь в магазин и сметаешь всё, значит, собираешь там всю еду, и потом приходишь домой и, ну, вроде. Ну, как бы, и вот, э, да. <laughs>
Поел одно, а ап а другое как будто уже и: "Что я купил? Я, в принципе, такое не ем, просто это вкусно выглядело". Да и потом как будто какие-то полуфабрикаты, да, там непонятно, ну, такое, да. Мгм.
Да. Мгм. Ну вот. Конечно. Нужно думать, да, что тебе нужно действительно, вот ты берешь, да, а что не нужно, ну, зачем? Ну, просто вот, э, правда, я, бывает, тоже вот там шла в магазин и думаю так вот: "Э, ну, молоко вот у меня есть, но возьму еще кефирчику". А там 1 литр, и это 1 литр, и, в общем. И ты всё равно вот это всё не выпиваешь. Потом думаешь так: "Ну, что приготовить? Блины блины там или что, <chuckles> ну, чтобы не выливать это всё, наверно".
Соседке отдать, да, приготовить блины, соседке отдать, либо что с этим кефиром делать? Ну да, кстати, я я понимаю. А вот, э, это, в принципе, такие самые главные, да, ошибки от людей, которые постоянно выбрасывают.
А, да. <laughs> Да. Мгм. Мгм. Э, ну да, то есть, э, накупаешь как бы больше, чем нужно, да, то есть, нужно смотреть по обстоятельствам, ну, сколько тебе вообще нужно, да. И лучше купить, пот потом прогуляться вот в тот же магазин и купить свежее, да, или там на рынок. И н зачем вот это будет лежать вот там в холодильнике или там без холодильника, и оно же быстрее всё портится, да, то есть. Желательно, а, по мере вот потребления покупать, да, всё-таки. А если ты купил чего-то лишнего, ну, хотя бы посмотреть в интернете, как можно это сохранить подольше, да, то есть там, может быть, порезать и заморозить или там, м, ну, там хлеб тоже, да, то есть там в холодильнике может держать, чтобы он там, м, ну, плесенью не покрылся, да, у тебя там на столе. И, э, м, и и те же самые вот там творог или там молоко или кефир. Ну, тоже понимать, да, то есть и простые вещи, которые можно с них приготовить, те же самые оладьи или там, ну, панкейк или блины. Да, то есть переделать там молоко или кефир, то есть взять, да. И, э, всегда можно что-то, ну, э, использовать ещё повторно. Да, то есть даже если что-то использа испортилось. Мгм.
Конечно. Конечно. Конечно, а ты раньше, э а ты раньше вот какой чело а человек была? Ты, э, много выбрасывала из или, в принципе, ты постоянно была, ну ну, осторожна с этим, но сейчас вот даже такое само совершенство, да, <chuckles> и как бы, э, не выбрасываешь почти ничего. Вот потому что, как бы, там план появился, да, что покупать, там ни ни ни не ходить на голодный желудок. Но вот раньше вот ты часто выбрасывала или всё-таки ты соблюдала какие-то правила при покупке еды?
<laughs> Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Ты знаешь, э, мне кажется, э, это, грешен каждый человек вообще этим, да, то есть, э, там, э, какими-то такими моментами, да. И плюс, а, бывает, ну, не всегда вот, э, тебе там, м, хочется есть вот то, что у тебя в холодильнике, да, или там не всегда ты думаешь, ну вот как-то, э, там: "Ой, ну да, вот надо бы блины, вот там же молоко там скисло, да". И ты думаешь: "Ну вот чё-то нет у меня либо времени, неохота мне", и, ну, в итоге выливаешь. Потому что, ну ну, действительно, как-то не всегда бывает под ситуацию, да, попадает под твою руку. И поэтому, м, конечно, были такие ситуации, да, и, то есть, это нормально, э. Но вот, э, как-то последнее, да, время, ну, стараешься задумываться, всё-таки не брать лишнего, не набирать, да, там в магазинах, на рынке. И стараешься как-то использовать, ну, повторно, я говорю, что вот там рецептов куча в интернете, пожалуйста, можно, да, какой-то смузи накрутить, не знаю там, еще что-то там. Да, конечно! Мгм.
Ну, а почему бы и нет? Мгм. Ну, быстро так, да. На самом деле, да, вот если видишь, что немножко уже, как бы, даже, может, продукт немножко подпортится, либо уже вот скоро вот, э, его не станет, надо что-то придумать, да, надо как будто поэкспериментировать, не выбрасывать же еду. Поэтому спасибо тебе большое, что поделилась, было очень интересно. Спасибо за советы, и тогда до встречи.
Мгм. Да. Мгм. Конечно. Ну да. Мгм. Да да, спасибо тебе за вопросы, было приятно поговорить и до встречи. Пока.